きしめたもんなんですけどね、こういうことをしちゃいけないよとか、こういうことしたら迷惑になるよっていうようなことに、応じるまで、だ行ったらある程度楽ですけど。
ああ。 いや。 あ、はい。 ああ、それを仰られると、例えば、なんかあの、下の子に対して結構押しちゃったりとか、気に入らないことがあると、すぐいじめるんですね。それをいくら駄目って言っても、全然まだ聞かないですね。
うーん。 そうですか。あの、<laughs> ええ、あの、ええ。
<laughs> それ <laughs> なんか笑っちゃうぐらい、ちょっとあの、<laughs> 逆。
今までに、あの、大変な経験したことはあります？旅行中に。あ、まあ、ご主人様がご一緒だったから、少しは、ね、あの手助けにはなってくれたと思いますけど。
旅行中はそう。 いや、少しどころか、もう、おメインで抱っことかしてくれてたんで、はい。主に、あの私の夫が、そう、抱っこしてくれて、だからそのおかげで行けて、まあ何とかなってきたなっていう感じでであるので、ちょっと1人でっていうのがもうなんか、想像もつかなくて、ほんとに行くのかな私、みたいな感じなんですね。それぐらいちょっと不安、あの、もうなんか夢じゃないかなぐらいな。
かなり違いました。ええ。 ええ。 ええ。 うん、そうですね。 ええ。 夢、ておちで、はい。
もう、なんか夢であって欲しいみたいな。もういもうほんとにできれば行きたくないみたいな、正直言っちゃうと、うん。ええええ。
分かります。でも、やはり親御さんがね、子供さんたちが一番可愛い時期だし、あの、会いたいっていうのはとても分かります。あの、例えば、あの、極端なケースなんですけど、ん、どなたかお友達とか一緒に行ってもらえるってことあります？それはないですか。
はい。 うんうん。 ええええ。 それはちょっと難しそうですね。時期的にもやっぱりもう、友達の子供って学校に行ってる友達が多くて、で、私が行くとしたら、もう春ぐらいで、まだ学校がある時期なんですよね。
そっか。ええ。

それは聞いたことないですね。うーん。
あっ、ほんとですか？それだったらいいんですけど、なんか3人入っちゃいけないっていうのを聞いて、2人までしか入れないみたいな、定員が。だから、それを聞いた時に、ええ、じゃあどうするのってなって、なんか子供ふたりいるのに、どうやってみたいな。
あ。 そうですね、うん。ああ、それはでもあの、エアラインに確認した方がいいですよ。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
うん。だからお母様と、赤ちゃんと、あの、3歳の子供3人入るっていうのは、ちょっと場所的にちょっと、きついかもしれないですね。
ああ、まあ、確かに、そうですよね。そもそも、入らない可能性ありますよね。
ええ。 そうですね。そしたらその間は、あの、CA さんが、あの、お子さんを、あのけ見ていてくださるとか、そういうことはあるできると思います。
そっかそっか。 うん。 ああ。あ、そうですか、そうなんですね。ちょっと私トイレが近いし、ね、子供もだって、絶対におむつは替えなきゃいけないので、それが結構ね、心配なんですよね。
ええ。 もちろん、はい。 あの、例えば、ま、さっきのあの、お友達か誰か、知ってる人に行ってもらう、っていう話なんですけれども、例えば、あの、同じ年頃のお子さんがいらっしゃる、いわゆるママ友なんかで、日本に行かれるっていう方は、いらっしゃらないですか？周りに。
ええ。 ええ。 それもちょっと、い難しいですね、はい。
それも難しいですか？そしたらお互いこうね、助け合うことができると思うんですけれどもね。
ああ。もちろん、それができたら、すごくいいですよね。うん、うんうん。
そうですね、あとあの、たまたまね、これはほんとに運なんですけれども、たまたま乗っていた飛行機に、やはり同じくらいの子供を連れているお母様とか、ご夫婦がいらっしゃって、その人たちと、なんかこう協力するっていう手もあるんですけど、それはほんとに、その時の運ですよね。
ああ。 ああ、はいはいはい。

かなり運がかかってますね。ちょっとそれはね、結構もしもそういう方達いらっしゃったら、かなりありがたいですけどね。
うん。 そうなんですよね。あとはまでは、あの事前にね、あのエアラインの方に相談して、ま日本のあの航空会社だったら、あの相談に乗ってくれると思うんですけれども、こういう事情で、あの子供2人連れて乗るんですけれどもっていう風に言って。あの話をしてみると、結構いろいろとあの助けてくれると思いますよ。向こうには、こう向こうでは、こういうことができます、こういうことがオファーできますっていうことを教えてくれると思いますよ。
うん。 あ、はい。 あ、そうなんですね。それはだいぶありがたいですね。そっか、やっぱりね、不安だったら、もうね、その航空会社に一度、たね、助けを求めるっていうのは結構大事ですよね。
ええ。 ええ。 そうですね。そしてあのあの特にあの、乳児、まだ小さい赤ちゃんをあの連れて旅行なさるされる方には、それなりのあの席をね、あの選べることもできると思うんですよ。
あ、確かにそうですね。なんかちょっと広い席で
いはい、あのいちばん-いちばんまえのあのバシネットがこう出せる、あの赤ちゃんがこう寝る、あの施設がある、あのところとかええ、そして、あの席を選ぶ時も、あの日本の航空会社だったら、この席に赤ちゃんがいるっていう風にこう、赤ちゃんの顔がこうついてることもあるんですよね。その席を選ぶ際にええ。だから
はい。確かに、はいはい。 あ、そうなんですか？ へえ、え。せああ、他の赤ちゃんがいる席っていう意味。ああ、それすごくいいですね。うん。
他の方がはいはい。 うん、あのエアラインによっても違うと思うんですが、見たことありますよ。あのこの席には赤ちゃんが乳幼児がいるっていう子も、もうあのその予約が取ってあるっていう風に、こうついてるんですよ。
おお。